Hm, also ich kann gar nicht sagen, dass ich jetzt was Bestimmtes gemacht hätte, um abzuschalten oder so. Äh, ich habe mich dann eher eben mit anderen Dingen beschäftigt. Ist auch immer in meinem Leben ist immer 1.000- 1.000 Dinge gleichzeitig, die so passieren und zu tun, sodass, ähm, ja dann der Fokus so etwas mehr weg ging von von dem, meine Arbeit jetzt so nach außen zu präsentieren. Mhm.
Mhm. Mhm. Okay, jetzt habe ich mal 'ne andere Frage. Woher glaubst du rührt dein Perfektionismus? Ist das die Kultur in Deutschland mit dieser Leistungsgesellschaft, mit der Ordnung und Genauigkeit oder ist es etwas, was gezielt in deinem Elternhaus genährt wurde, der Perfektionismus?
Ja, beides. Also, ich denke schon, das fällt mir jetzt auf, seitdem ich nicht mehr in Deutschland lebe, dass es da schon ganz große Unterschiede gibt, ne? Dass äh, ich merke jetzt hier so in Italien, die Leute gehen 'n bisschen anders so damit um, ne? Auch wenn es so nicht ganz so ist auch gut, ne? Wo ich mir denke ja, ja, genau, ne? So 5 gerade sein lassen und so und dieses: „Kommst du heute nicht, kommst du morgen.“ Das, äh, ist hier auf jeden Fall ganz anders in der Kultur verwurzelt, ne? Also, ich würde schon sagen, dass wir, äh, vielleicht mit unserer deutschen Herkunft ein bisschen mehr schon so in Richtung „alles muss perfekt sein“ tendieren, das ja, aber auch ganz sicher von meinem Elternhaus her, was du angesprochen hast.
Mhm. Ja. So Dolce Vita halt im Sinne von ja, „leben und leben lassen“. <chuckles> Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, wie könnte man denn gerade in Deutschland oder in deutschsprachigen Gemeinden, im Job und privat 'ne gesündere Fehlerkultur schaffen, sodass man sich nicht gleich ausgebremst fühlt, wenn mal etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt?